Oo. At sa matagal na panahon kasama talaga natin na ‘to, parte na na ng ating araw-araw na gawain, ng buhay. Tsaka ano, sa komunikasyon din 'yan, ah, Messenger, ayan malaking tulong. Kasi ka
Mhm. Hmm. Mhm, tama. Hmm. ‘Yan, malaking tulong dati kasi ano, dati mano-mano lang eh 'no, pupuntahan mo pa yung kakilala mo, kamag-anak mo, eh 'no. Diyan diyan na, eh, ‘pag cellphone na, video call lang, text, tawag lang ano, chat lang, ayun na. Mm.
Oo. Oo. Totoo, o dapat may landline kayo para makausap mo. Oo.
Oo. Ay, landline. Dati landline <chuckles> wala na ngayon, eh ano, wala na bihira nalang, eh, ano. Ah, oo nakaka-miss, nakaka-miss din, eh, ano, yung dati ano.
Totoo, kaya Dati, oo. ‘Pag may ki kailangan kang i-meet o kitain sa labas dati dapat nasa sa oras ka lagi. Kasi bago ka umalis ng bahay, tatawag ka sa landline. “Oh, alis na ako’t dapat nandun ka na.” Ngayon dahil may cellphone nga, yun pwede na kayong makapag-update. Nako traffic dito, male-late ka ganiyan, oh oo
Oo. Kaya nga. Mhm. Mm. Hmm. Kaya nga, oo. Oo. Oo, ganun, eh, ano. Oo, ang laking tulong ano. If ever kung ah, sakali mawala ka ano, andiyan si Google Map ano, tapos tawag ka na lang. Tawagan mo lang yung mga kakilala mo, mga ka pamilya mo 'di ba, ah, ligtas ka eh, ano.
Oo. Totoo. Tsaka yun, yung komunikasyon din kahit na may mga yung mga nasa ibang bansa pwede na kayong makapag-usap pag may internet. Oo, makapag-video call, iba man ang oras niyo o malayo man, parang ayan nagkakasama kayo dahil nga nagkakakitaan na, hindi nalang usap sa telepono. Oo.
Mm. Mhm, ‘yan. O, sa abroad, eh, ano, o oo. Hmm. Kaya nga. Mhm, hmm. Kaya nga. Oo. Oo, ul oo, niya ultimo ano, ano, ah, pati yung pagbayad ng mga bill, ah, magpad padala ng ayan ano, pagpapadala ng pera ano, nabanggit ko nga. Ay halos ano, ano, ah, teknolohiya na yung paraan ano, para mai ano ‘yan eh ano, maipadala ano. Oo.
Ayan. Oo. Oo. Tsaka yung tama pagbabayad ng bills. Dati pip la kailangan pipila ka pa kunyari sa bayad center, sa bangko. Oo, ngayon
Oo ano, hmm. Kaya nga, kaya nga. Oo. Ngayon, eh, ano na, eh.
Pwede na siya online, tsaka kahit anong oras. <chuckles>
Napak <chuckles> napaka ano, eh, ‘no. Oo, kaya nga.

Totoo, madali ng mahanap kahit yung, halimbawa may hindi ka alam, pwede mo lang i-search din yan sa YouTube para paano ba ta's kahit ano do'n yung kung paano yung mga instruction nando'n na rin, may video pa. Oo. Tapos siyempre sa mga, ah, bumabiyahe 'yong mga nagga-Grab o kaya sa mga ano, 'yong Waze o kaya Google Maps. Sobrang laking tulong sa kanila no'n kasi dati dapat pamilyar ka sa mga daan. Oo, kabisado mo.
Mhm. Mm. Mm, tama. Mm, tama, oo. Kaya nga. Mm. Oo. Ang dami ano. Mm, mm. Hmm. Oo dati ano. <chuckles> Kaya ayun naalala ko lang, dati yung mapa natin may dala-dala ka pang may dala-dala ka pang ano, ano yung parang tape, yung papel na mapa 'no.
Ah, oo. na malaki 'pag hindi ka ano
Oh, yun nga. Nakalagay pa sa libro eh, 'no? Sa libro pa no'n, eh. Mga ganon. Oo.
pamilyar. Totoo. Ngayon dahil nga diyan sa teknolohiya na yan, kahit saan kap kahit saan mo gustong pumunta, makakapunta ka. Kahit 'di ka pa pamilyar, alam mo kasi may gagabay sayo na app para makarating ka do'n tapos malalaman mo pa yung gaano ka yung tagal ng biyahe mo, malalaman mo na rin. Oo. Kaya ang galing din
Mhm. Mga apps, oo. Mm. Kaya nga. Oo. Mhm. Mhm. Tama, tama. Yun nga ano. Oo, ang laki ng tulong ano? Ang daming paraan ano? Ang daming paraan ngayon na online. Yang mga teknolohiya natin na yan, ah, umuusbong yan. Ah, lalong nag-e-evolve, araw-araw. May sa isang araw ano, sa isang taon, isang buwan may bago na namang teknolohiya, di ba? Hindi talaga ano, hindi napipigilan, eh, ano. Oo. Eh yun nga oo. Hmm.
Sobra. Mm. Oo. Tama. Oo. Ikaw Oo, bilang nabanggit mo work from home ka rin, sa anong mga paraan mo ginagamit ang teknolohiya para mas mapadali yung trabaho mo, ganyan?
Hmm. Hmm.

Sa palagay ko naman ah, ma may epekto rin may masamang epekto din na kailangan kasi diyan ah 'pag gumagamit tayo ng teknolohiya balance lang, ah, syempre hindi naman natin maiiwasan na andiyan yung games na maglalaro tayo 'di ba may mga, ang kaliwaan ng mga ano ngayon sa teknolohiya andiyan yung mga online, ah, sugal 'di ba may mga ganyan, eh, mga tao mahilig sa ganyan, eh, noh? Oo yung mhm ayun yung mga pampalipas oras. Medyo may epekto din siya, ah, siyempre dapat kasi balance lang, ah, tamang paggamit lang ng teknolohiya ay yung hindi masyadong makakaapekto sa kalusugan natin, o kaya sa pamumuhay natin. Kasi, malaking tulong din kasi ang teknolohiya ngayon talaga sa'tin sa totoo lang. Eh, kinakailangan tamang paggamit lang 'asa 'asa sa'tin lang kung pa'no natin disiplina lang ang kailangan tamang ano lang, yun lang.
Mm. Ah oo. Mm oo bingo ganyan. Oo. Oo. Totoo. Oo, res responsable na paggamit din dapat maging responsable pa rin tayo 'pag gumagamit ng teknolohiya, 'tsaka yung ngayon kasi ano rin eh bag badu matulog yun din huling hawak natin ang ating cellphone, oo eh <gasps> sabi nga nila dapat parang maglalaan ka ng ah isang oras manlang na wala hindi mo na hawak yung cellphone para rin makatulog ka ng maayos oo, pero mahirap.
Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Kaya nga oo tama, oo totoo. Hmm. Hmm. Mhm, kay. Mahirap, mahirap din, ah depende ano oo depende pa rin.
Oo, kasi yun din yung pampatulog ko, yung pag sco-scroll sa cellphone.
Mhm, ay kasi ako, eh, ako minsan pagka matutulog ako nagpa nagmu-music ako ng konti, eh, itatabi ko lang yung cellphone ko, eh, hi ndi ko naman i-cha-charge sa em em baka mamaya 'di ba, 'pag na-overcharge 'di ba na pwedeng masunog habang natutulog, yung tamang ano lang music lang para makatulog ka makapag-relax yun lang.
Ah oo. Totoo.
No.
Kaya nga totoo 'yan, um ayun nga talagang sabi naman lahat naman din ng sobra eh 'pag ano hindi rin maganda kaya tama yung sinabi mo na disiplina lang din talaga 'tsaka ano res ayun nga alam natin yung limitasyon natin na sa paggamit din.
Mhm. Oo. Kaya nga. Oo balance lang, balanse lang. Mm. Kaya nga.
Ayun din nga nabanggit natin pa'no mo ba hinahati yung oras mo sa paggamit ng teknolohiya para sa trabaho o sa libangan yun para hindi naman ma-overwhelm ka o parang makakataranta din?
Mm. Mm. Mm.

Eh, siguro, ah, gagawin ko muna kung ano yung dapat kong gawin. Ah, kung may oras naman ako para diyan, do'n ko do'n ko na lang i muna ilalaan. Ah, sigu ayan, ah, meron naman tayong kanya-kanyang, ah, yan pahinga, break time, 'di ba? Palagay ko, do'n ang or tamang oras sa paggamit. Eh, lalo na 'pag may trabaho ka, 'di ba? Oo. Oo nga lalo na pagka kasi work from home, alam natin work from home, hawak natin oras natin. Wala namang problema do'n, oh, para sakin okey yun. Pero pagka yung mga indibidwal na nagtatrabaho sa labas, siyempre break time lang naman sila nakakahawak ng cellphone, 'di ba? Yun ang tama naman yun. Yun ang tamang paggamit ng teknolohiya natin. Sa tamang oras. Para hindi tayo masyadong maka ah, hindi tayo masyadong maapekto. Makaapekto sa trabaho natin, oo.
Oo. Oo. Oo. Oo. Hmm, mm. Totoo. Oo, at ano natin, ah, alam pa rin dapat natin yung prayoridad natin, na huwag na parang puro do'n lang sa libangan, tama, uunahin natin yung mga mas importante nating kailangang gawin. Oo. At ano, may oras naman talaga tayo sa libangan, pero kailangan alam lang natin ano yung kailangan nating unahin. Oo. Totoo yan. Pero yun, parehas naman yun, eh, libangan sa trabaho, kahit sa pag-aaral, napakalaking tulong ng teknolohiya. Mm.
Yun. Hmm. Yan, mhm. Iyan, tama. Oo. Mhm, oo. Yun, yun dapat. Tama. Hmm. Mhm, libangan. Tama, tama. Laki yan. Oh, sa mga estudyante ngayon, eh, 'no? Sa mga estudyante, ayan. Yung mga sa mga, eskuwelahan ngayon, yan.
Kaya na yung online, nakakaya 'pag bumabagyo, ganyan, puwedeng sa bahay na lang mag-o-online ta's matutuloy pa rin.
Kaya nga. Mm. Tama. Hmm, online classes ano? Ya ayan na, eh, 'no? Yung pandemic no'n, eh, ano? Yun talaga yung naging ano, online class ng mga bata, estudyante.
Oo. Totoo na hindi natigil yung pag-aaral nila. Hmm. Naku salamat sa ating ano, kuwentuhan.
Kaya nga. Kaya napakal oo. Pasalamat din oo. Oo.
Salamat sa mga pina oo.
Ayun nga, napakalaking tulong ano? Mm. Oh, sige, ah, salamat sa, um, at least, kahit paano may natu may natutunan ako sa mga naibahagi mo. Oo.
Maraming salamat din sa oras mo. Ingat ka.
Ah, salamat. Sige.

Totoo. Nandiyan na lahat ng kailangan mo tapos makakapagtrabaho ka na. Tapos kahit 'yong pakikipag-usap sa mga katrabaho hindi naman hindi na 'yon kailanga kahit kahit hindi na nga ano, hindi kayo magkakasama, pero puwede pa rin kayo magkakitaan gawa nga nung mga video calls. Tapos
Mm. M Mm. Oo, sa katrabaho. Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Ayan, mga social media, ayan 'no, oo.
Oo. Dati no'ng 'pag napa kailangan talaga papasok ako sa opisina kasi kailangan. Nando'n 'yong boss mo, nando'n 'yong mga kasama mo sa trabaho. Pero ngayon puwede na sa chat o kaya magvi-video call kayo. 'Pag magmi-meeting, kaya na rin sa video call, 'yon. 'Yon 'yong dulot ng teknolohiya.
Mm. Mhm. Mm. Kaya nga, eh. Oo. Mm. Tama. Mm. Mm, sa tsaka oo. Mm, 'yun nga. Oo. Tsaka nga 'yun ayun, lalo na sa mga balita, dati diyaryo lang, eh, ano, alam mo 'yun? Diyaryo lang. Ngayon na ano na, eh, talagang sa social media na rin, talaga sa internet, 'yan. Halos diyan mo na rin na ano, eh, nasasagap 'yong balita, eh. Pati mga announcement, 'yung mga anunsyo, ano, lalo na sa bagyo ano, sa mga sa weather natin ano. Halos diyan na, eh. Diyan na naipaparating, oo.
Oo. Oo. Oo. Nauuna pa nga, eh. Oo. Totoo 'yan. O kaya kung may mga, um, dahil nga halimbawa, may dadaan ka tapos meron palang matinding trapiko dun dahil sa isang insidente, aksidente, nalalaman mo agad kaya 'di ka na ba maiiwasan mo 'yung daan na 'yun. Ay naku kasi pala baka ma-stuck ka dun, ganyan.
Mm. Mm. Mm, tama. Oo. Mm. Mm. Kaya nga. Ay lalo na rin 'yung Waze ano, ayan, 'yung mga Google Map. May mga advisory din sila diyan, eh, ano. Galing nga, eh.
Oo.